Oye, fíjate que quería platicar algo contigo, a ver si quizá, pues, me puedes dar tu punto de vista, o quizá algún consejo de cómo tratar esto, porque últimamente, la verdad es que, eh, con mi familia, bueno, eh, mi mamá, mi hermana, mi cuñado y mi sobrino, eh, es normalmente cuando voy con ellos, ya sea que vaya con mi esposa a comer, no sé, a a quizá alguna reunión familiar, llego a detectar ciertas cosas que la verdad a mí no me parecen demasiado. Ah, pero no encuentro una forma, pues digamos amable, o o una forma, pues natural de decirlo sin que las personas se lo lleguen a tomar como personal. Pasan muchísimas situaciones, pero, por ejemplo, por por darte un contexto que creo que muchos hemos pasado. Eh, por ejemplo, con mi sobrino, mi sobrino de repente llega a tener como que actitudes, eh, pues no muy no muy agradables, la verdad. Ah, o incluso yo llego a detectar como cosillas que que quizá no deberían de hacerse, eh, pero pues vaya, evito como mencionárselas, ¿no? Eh, llámese, por ejemplo, que que l muchas veces lo dejan, pues como muy solo, lo dejan ver como demasiada televisión, y básicamente, si estoy ahí 5 o 6 horas, pues esas 5 o 6 horas, pues básicamente es no pelarlo, o que de repente, pues llega a ser como medio agresivo el el niño y eso. Ah, pero pues no se le pone como que un límite, o solapan mucho como el tema de que se ponga a llorar, cosillas así, ¿no? Que digo, al final sé que no me involucra totalmente, y que no es como que sea mi problema, o o o algo en lo que me debería de meter, pero sí siento que hay veces en las que podría llegar a darles alguna opinión que que quizá ellos no estén contemplando, y que les podría ayudar co como el manejo de estas y otras situaciones. Pero no me siento con esa confianza de poder expresar esa esa opinión sin sentir que va a provocar como que algún conflicto.
Okey, esta, eh, situación es algo algo interesante, ¿no? El hecho de de convivir tanto tiempo en familia y en una familia tan tan diversa definitivamente puede prestarse a a esas situaciones en las cuales pues, tú te sientes con la necesidad de emitir un un comentario, pero también te temes que quizá el momento o el contexto, pues, no sean los más adecuados, o también, no sabes cómo var vaya a reaccionar la la otra persona, ¿no? Oye, y por ejemplo, um, ¿esto te suele pasar? Pusiste el ejemplo de de tu sobrino, pero, ¿te suele pasar con otros integrantes de tu familia, en algunos otros aspectos donde tú digas: "Okey, aquí también yo podría decir esto, pero, no sé cómo se lo vayan a tomar?"
Sí, claro. Sí, me pasa con muchísimas cosas. En general también, eh, algo que noto mucho, por ejemplo, con con mi mamá es que de repente llega a sentirse como mal por algunas situaciones, o que de repente, si mi hermana y mi cuñado, pues, discuten o algo así, pues, como se torna como esa ese ambiente en casa. Ah, entonces realmente esto me lo llega a platicar, como con mi mamá porque pues, al final yo no estoy viviendo ahí, pero pues, igual, ¿no? Como que me gustaría decirle quizá a mi hermana, a mi cuñado, oigan, tengan cuidado con esta situación, pues, generan esta incomodidad para mi mamá, o algo algo por el estilo, pero, de nuevo siento que es meterme como demasiado, ¿no?, con con el tema de cómo llevan su relación, y quizá no se lo tomen tan positivo. Realmente nunca ha habido como que un conflicto, pero, pues vaya, sí tengo como que ese ese sentir, ¿no?, de de medir muchísimo mis palabras porque no sé en qué momento se lo vayan a tomar mal o, eh, directamente trato como como de omitirlas, pero, al final son cosas que, por ejemplo, si si sé que están afectando a una persona, eh, pues, sí me gustaría, ¿no? Poder llegar a expresarlo. Entonces, sí, en general, eh, pasa con mi sobrino, pasa con mi mamá, en general pasa con con varias cosas. Eh, aquí el tema principal es que, pues, yo no quiero generar un conflicto, pero, tampoco me gustaría dejar que las cosas pasen como inadvertidas, ¿sabes?
Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Okey, Okey. Oye, y, por ejemplo, pues ¿has llegado a emitir un una un juicio, un comentario eh, que sí se te se te haya pasado? O que pues no no, ¿quizás no no, no s no mediste cuál iba a ser el impacto? ¿Has tenido como te ha pasado? ¿Has tenido una respuesta negativa, positiva que te haga pensar que quizás para la próxima hay que pensar mejor las cosas?
Sí, sí, la verdad es que me ha pasado, la verdad es que yo suelo ser alguien muy directo, ah, pero siempre trato como de limitarme con mi familia, ¿no? Pero evidentemente sí ha llegado a un punto en donde, pues no sé, quizá mi sobrino está haciendo como algún berrinche o algo así, y sí he llegado a soltar como pues algún comentario de: "Pues nada más está llorando por por este pues, como hasta un poco de manipulación, ¿no? Entonces pues déjalo y se le va a pasar". Pero pues sí voltean a verme como de: "Mm", pues como: "Pues es nuestro hijo, ¿no? O sea, ¿por qué por qué hacer esa aclaración, o como que ese comentario?". Entonces sí, sí he llegado a hacer alguno que otro comentario que levanta cejas, y justo creo que de ahí viene como que este pues está el el estar, digamos, pensando que eso puede llegar a pasar este tipo de de reacciones que, pues no son positivas, ¿no?
Ujú. Ujú. Okey, oye, y por ejemplo, pues, ¿qué tan a menudo estás expuesto a este tipo de de situaciones?, en las cuales quizás no te sientes o te sientes más bien con el deseo de de de dar un juicio, un comentario porque mencionas que pues, me parece por lo que escuché vives como con con varios integrantes de tu familia, y o o están como muy cercanos, ¿no?, son como muy cercanos ustedes, em, sí, como, ¿qué tanto los los frecuentas?
Ah, pues realmente no tanto, de hecho, yo no vivo ahí con con ellos, o sea, yo salí de mi casa me cuando me casé hace, pues prácticamente cuatro años de eso, ah, pero sí justo he notado como que cada vez que voy, digamos que vamos, no sé, una vez al mes o dos veces como mucho, ¿no?, realmente no es que esté ahí diario, pero sí he notado como que de repente hay situaciones que van como empeorando, ¿sabes?, y que quizá no le prestan atención, y mi intención genuinamente no es juzgarlos, si no es como de: "Oye, presta atención en esto, que quizá no habías puesto como que esos ojos necesarios", ¿no?, en ese tipo de situaciones, y estás dejando que algo avance, eh, entonces sí, genuinamente no quiero criticar a nadie, ni hacer sentir mal a nadie, pero pero pues vaya, uno que es ajeno precisamente de repente va como que al siguiente mes y ves la misma situación, pero empeorada, pues te genera como que ese ese tema, ¿no?, de querer marcarle a alguien que pues, eh, debería de prestar atención en ciertas cosas.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey, oye, y siguiendo a esta última este último punto, pues, ¿cuáles son los temas que que te generan esta tensión? Digamos un poco, mencionaste mucho los temas de de los niños, ¿no? Entonces, por lo que escuché, quizás, eh, un tema que pues a ti, te te te toca es el hecho de de de ser muy permisivo con los niños, ¿no? De permitirle hacer extender un poco sus límites y que eso pues, tenga, o repercusiones en su en su actitud, ¿no? ¿Qué otros temas te llegan a generar a ti, pues, tensión, o o incomodidad, o ganas de, pues, de emitir un juicio?
Ujú. Ah, pues, en general, yo diría que también aparte del del tema de los niños, realmente no es que me meta mucho, porque pues, al final es su hijo. Am, y y realmente no es como que yo les diga <chuckles> que mis palabras son lo ideal, ¿no? De hecho, creo que eso normalmente es lo que, eh, cuando he llegado a externar alguna opinión sabe cuando, no me ha salido bien. Ah, pues, realmente nunca es como que les diga qué hacer, ¿sabes? Al contrario, es como que oye, solo presta atención a esta situación, ¿no? Tú sabrás qué hacer, tú sabrás, eh, qué tipo de acciones tomar, pero pero pues, presta atención a esto que que está llegando a empeorar, ¿no? Algo que también me llega a pasar, justo es lo que te mencionaba, ¿no? Como con el tema de mi mamá, que de repente me llega a decir: "Oye, es que pues, el ambiente está feo", o de repente hay como que no no se limpia la casa. No sé cosas así, ¿no? Ah, que en general, pues, a mí me llegan a a generar este tipo de temas de aunque ya no viva ahí, que creo que eso también es un gran pero, el hecho de que yo no vivo ahí, pues, yo no conozco al 100% la situación. Ah, pero, sí me gustaría como decirle a a mi hermana, ¿no? Porque, al final mi mi mamá, pues, ya es una persona grande. Entonces, pues justo como de: "Oigan, pues, tengan más cuidado con el tema de la limpieza de la casa, o o el ambiente que ustedes mismos están generando o algo así". Ah, pero pues, eso, o sea, como que surge mucho de la parte, en la que no es algo en específico, eh, sino que se llegan a dar este tipo de situaciones en las que yo me encuentro entre la espada y la pared porque, al no me gustaría que algo siguiera pasando que algo empeorara, pero, a la vez, pues, yo ya no estoy viviendo ahí, ¿no? Y quieras o no, pues, a pesar de que sea mi familia, pues, ya no estoy, ya no formo parte de ese círculo tan cercano, como ellos que viven juntos.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey, sí, completamente de acuerdo, o sea, emitir un juicio en un lugar donde que no, que quizás no, pues, donde tú no vives, puede ser muy complicado, ¿no?, pero bueno, mira, mi recomendación sería, que bueno, que si prefieres que a ti por lo que por lo que he escuchado, pues eres una persona a la que le gusta emitir, pues sus opiniones, ¿no?, no se queda callado y y eso está muy bien, eh, sin embargo, pues ha hay veces que esta actitud nos puede generar problemas, ¿no?, como ya lo has ya lo has vivido, y creo que no por eso, uno debe de dejar, eh, de decir lo que piensa, pero sí quizás, pensar en cómo las dice, y para eso, yo te recomende recomendaría pues usar frases ne neutrales, ser muy respetuoso cuando tú vayas, eh, a opinar acerca de un tema, sobre todo cuando estás, pues, en estos contextos, ¿no?, de, mm, ajenos un poco a tu a tu hogar, que tú eres invitado, bueno, si vas a si crees tú conveniente que que tienes que decir algo, pues decirlo siempre desde desde la el respeto, que por lo que escuché, pues tú también guardas mucho esa esas esa apariencia, ¿no?, tienes como, eh, un toque ahí de respeto, pero bueno, hay que to hay que ser respetuoso para emitir un juicio, oye, y bueno, también me gustaría, pues, em, que tú puedas como decir esto, pero sin si que que que que escojas el momento adecuado, ¿no?, quizás, n no en ese momento en el que estás viviendo las cosas, e eso puede ser un poco, eh, por ejemplo, con los niños, ¿no?, eh, quizás cuando ves a un niño ahí haciendo un desastre, pues no decirle a sus papás: "Eh, mira a tu hijo", porque eso puede sonar a acusación, y a los padres, creo que algo que algo que no les gusta, es que les digan cómo educar a sus hijos, ¿no?, entonces, es muy muy delicado ese tema, pero quizás, sí ponerlo ahí, como, mm, un poco de, después ¿no?, "Oye, no, pues podrías prestar más atención a esto, yo he visto que que quizás si tú dejas avanzar esta situación, pues pueden generar estos problemas", y bueno, al final, como tú lo dijiste, uno no no puede educar a los hijos de de alguien más, ¿no?, pero sí pues, eh, mostrar estos pequeños puntos que
Sí. Ujú. Okey. Claro. Okey. Ujú. Sí, claro. Sí, por supuesto. Claro.
Que pueden ayudar a que que el niño, en este caso, pues tenga una mejor un mejor desarrollo. Lo mismo con con los con las personas que de las cuales me hablaste que viven con tu mamá, y lo mismo creo que eso también sería, pues quizás en un momento en el que esté no haya tensión alguna, pues hacer esos comentarios, ¿no?, de o estas sugerencias para poder justamente opinar opinar tu opinar y sin y no que no generes conflicto, ¿no?, y que guardes como esta relación con tus familiares que que los frecuentas mucho, entonces quizás esto los pueda hacer los pueda unir un poco más.
Sí, totalmente, creo que me hace muchísimo sentido justo esto que mencionaste de buscar en específico un momento en donde digamos, los ánimos no estén como al al full por ya sea por el estrés de de mi sobrino o de alguna situación con mi mamá, entonces creo que si el acercamiento que estoy teniendo, por mucho que trate de hacerlo respetuoso, si viene en una situación así, pues no va a ser lo óptimo, entonces voy a buscar directamente como, pues implementar este consejo, ¿no?, buscar un mejor momento. Muchísimas gracias. No sabes cómo me ayudaste.
Ujú. Sí, qué bueno que te gustaron, y bueno, espero verte de nuevo.